Mira que hoy vengo a ti en busca de un consejo, de alguna recomendación o algo que me pueda servir, o sobre todo que me escuches, y es que mira, eh, últimamente he pensado muchísimo que hay tradiciones en la familia que yo respeto mucho, que viví de chico y y también, pues, lo disfruté, pero que creo que ahora ya no me agradan tanto o ya no haría yo, y quiero encontrar como que este equilibrio entre
Ujú.
respetar las tradiciones familiares porque es cultura, es tradición, es identidad y y yo lo entiendo y lo abrazo, y me gusta que en mi familia haya como que esta huella, y no sea como que normal y no tengamos raíces, pero pues también la vida moderna, la vida actual, y hay cosas que no son tan factibles como, por ejemplo, tengo ahorita 2 temitas, eh, que se me ocurren, ya que se acercan fechas decembrinas, en la familia de mi papá, es muy común que cuando tú visitas a un familiar te quedes a dormir en su casa, pero esto es de de manera muy general, o sea, por ejemplo, mi papá tiene una casa pequeña, él vive ahí con mis hermanas y con y con su esposa, entonces pues están cómodos y están bien para ellos, pero en estas épocas decembrinas van a venir mis tíos que son un montón y mi papá los va a recibir a todos en su casa, o sea, pues si es de que tirar colchones al piso, acomodarse en el sillón y todo, y tú dirás, ¿por qué no se van a un hotel?, pues porque es parte de la tradición, o sea, ellos es como que la tradición es que tú te quedes en mi casa, no importa si yo te ofrezco solo un tapete en el piso, es súper valioso, eh, te sientes super cómodo en vez de irte a un hotel, o sea, es como familiar, ¿sabes?, y yo ya no lo comparto tanto y pues como que mi papá ya me tiró ahí la indirecta muy sutil de que, qué tal si yo, eh, podría, que ahora ya vivo solo y tengo un cuarto extra, eh, de recibir algún tío o algún primo, y y pues yo los quiero mucho, pero oye, <chuckles> no no me gustaría y y quiero que hablemos un poco de eso para que me ayudes.
Okey. Okey. Okey, ujú. Okey. Okey, okey, entiendo perfecto <chuckles> esta situación tan, pues tan incómoda, eh, y agradezco también que lo compartas conmigo. No sé si lo has compartido con alguien más, pero, eh, bueno, a veces, eh, como que romper de cierta manera tradiciones de de la familia, pues suele ser un tanto difícil. Así que bueno, espero que que con esta conversación, pues tratemos de de encontrar soluciones, eh, otras alternativas y pues, que te lleves algo positivo, ¿no?, eh, solamente me gustaría, eh, hacerte un par de preguntas para tener un poquito más, eh, de contexto, em, por ejemplo, como esta tradición que me comentas que que pues valoran quedarse en casa y así, para ti también es importante, o sea, estarías dispuesto, ya me dices que pues tú no quieres recibir a ningún familiar en tu casa, ¿no?, pero o sea, ¿podrías llegar a hacerlo solamente por no decirle que no a tu papá, o si estás como que dispuesta a quizá, a marcar un límite, pero no sabes cómo hacerlo?
Okey. <chuckles> Justo. Yo creo que ese es el el punto en donde quiero e e encontrar este valor intermedio, porque la tradición se me hace muy bonita. O sea, se me hace como que bonito recibir a a tu familiar, que le extiendas, pues, de que un lugar donde pueda descansar, donde se pueda bañar, donde pueda estar en confianza. O sea, eso me agrada. Lo que pasa es que la tradición en sí, eh, engloba que, por ejemplo, tú les des de comer, tú este, si quieren ir a algún lado, pues, tú los paseas. Implica que, pues, estás gastando en en el tiempo que estén aquí, porque esa es otra. Vienen, pues, normalmente una semana, mínimo 5 días. Entonces, es de que, pues, que el gasto en en tenerlos aquí, en darles de comer las 3 veces al día, en sacarlos a pasear. O sea, bueno, suena como perro, pero no. O sea, tú me entiendes. Es más como invitarlos. Vaya.
Sí, sí, sí. Okey, sí. <chuckles>
Y y eso a mí ya se me hace demasiado. O sea, sí, eh, me encanta la tradición. Se me hace que tiene raíces bonitas, pero, por ejemplo, si vinieran primos que que a mí me yo los quiero y me cae muy bien. En especial, tengo como que una relación bonita con una prima, este., pues sí, o sea, le le presto el cuarto, que se quede. No sé, o sea, máximo 2 días o o o de p de ideal, ideal, <chuckles> que sea 1, e es es como visita, ¿sabes? Y yo tengo cosas que hacer, pues, todavía sostenible que: "Oye, mira, este, eh, eh, mm, eh, la recibo en la noche o la recibo en la tarde. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Todo bien, tu viaje y todo, ¿no? Pues descansa", y al otro día que se baña, desayunamos juntos, comemos juntos. O sea, es más factible que yo pida 1 día en el de descanso en el trabajo, estemos como que así y así, y al otro día, pues ya, o sea, la boda, el evento, lo que vengan o lo que sea, y y ya, ya estuvo, y y es de ambos lados. O sea, no es como que sean, eh, abusivos en ese aspecto. Así es la tradición. Y, si yo voy, ellos se y se sienten mal o se indignan si yo me quedo en un hotel, aunque yo lo pague de mi dinero y yo quiera, es como: "Oye, no, quédate aquí", y yo no sé qué. Y, si tú intentas pagar algo, también es como ofensa. O sea: "No, no, no, tú estás en mi casa. Yo pago", y ya. Entonces, o sea, siento que es que hay cositas y valores muy bonitas que puedes agarrar y que puedes transformar a los tiempos de ahora. Pero es que no es así. O sea, fuerza, fuerza, fuerza, es como la tradición completa y es donde a mí ya no me gusta. O sea, siento que 5 días en adelante ya es muy invasivo. Ya: "Oye, yo tengo trabajo. Tengo cosas que hacer, también es mi privacidad". O sea, y yo lo veo con mi papá. Él él los recibe fascinado y a gusto y reconecta con esta parte de la familia, pero acaba muy cansado, acaba gastado y, pues, acaba gastando días de vacaciones de su trabajo. Entonces, es como él. Pues yo lo podría aceptar, pero con muchísimos límites y, como yo sé que no van a aceptar esos límites, pues mejor no digo que sí.
Okey. Okey. Ujú. Sí, sí, sí. Okey. Okey. Ujú. Okey. Okey, okey, entiendo, perfecto. Eh, pero que, pues, es una situación media medianamente compleja, pero no te preocupes, ya ya encontraremos algo, solamente, eh, me gustaría hacerte una última pregunta. Em, eh, pues, con esto que mencionas que tu familia es supertradicional y así. ¿Has ya hecho quizá algún cambio en el que, de ellos lo hagan de alguna manera y tú lo haces de otra? ¿Cómo funcionó? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue?
Mira, la verdad es que, como apenas estoy viviendo esta etapa como de adultez, por así decirlo, las anteriores veces yo era el que iba o en mi casa recibíamos al invitado, entonces, como que yo no tenía tanta voz o tantas posibilidades individuales. Entonces, la única vez que medianamente como que sentí cómo sería mi parte de esta tradición fue cuando yo fui a una boda, una boda de una tía, eh, la pasé muy padre y todo. Pero yo me quedé con unos primos en un hotel. No nos quisimos quedar en la casa de de la tía, como es la la tradición, ¿no?
Okey. Okey. Ujú.
Y pues, como que éramos o sea, como estábamos, pues, bien de que adolescentes y todo. O sea, tenía creo que 21. Pues, yo creo que lo tomaron como nada, es que son chavos y se quieren divertir, y así, ¿no? Pero sí hicieron el comentario de: "Oye, o sea, no vinieron acá, se fueron a un hotel. ¿Por qué? No, no, no, pues, ya tráete tus cosas. Ya quédate aquí al rato". Y dije: "Wao, o sea, si esto sigue". O sea, no nada más es con mi papá. Esto como que esperan que la tradición yo la herede, y y y también yo la ya la la replique. Entonces, pues, ahorita que que se vienen estas fechas que te digo que tiene 1 año que me independicé. Pues, mi papá espera a ver si le puedo ayudar, eh, recibiendo un primo. Y yo no tendría ningún problema con que fuera 1 día máximo, máximo 2 pero, pues, más ya no. Yo tengo trabajo, y y, pues, también no, no, no voy a comprometer mi preva mi privacidad y la de mi novia que también vive aquí, pues, por por primos que no conoce, y que ella tal vez no entiende tanto el concepto.
Okey. Okey, okey, entiendo, entiendo perfecto, creo que, eh, con este contexto, pues, tengo un par de de sugerencias. Eh, entiendo cómo, pues, esta situación te puede abrumar y agotar mentalmente, pues, porque, eh, considero que, pues, para ti es importante, eh, pues, estas tradiciones que se han venido creando de generación en generación en tu familia y que, de cierta manera, pues, no quieres como que defraudar o o decepcionar, ¿no? Eh, pero creo que el hecho de que quizá tú mantengas un límite, eh, es digámoslo, es como formar una nueva tradición, es darle apertura a esas nuevas generaciones que que van a llegar, que son tus hijos, que, eh, los hijos de tus primos. Entonces quizá viéndola desde esa perspectiva y, pues, cómo va modernizándose el mundo, eh, te puede hacer un sen un poquito mejor y y aparte, em, pues no el hecho de que no estés de acuerdo con una tradición como lo es quizá esta, eh, no quiere decir que estés en contra de todas las tadri tradiciones, simplemente creo que es encontrar como que un balance, un equilibrio en combinar cuáles son las prácticas tradicionales que tú atesoras y valoras, que las compartes y que las quieres seguir repitiendo y cuáles no. Eso también, eh, es parte de crecer, es parte de de la vida adulta, es parte de ir teniendo un criterio propio en el que tú vas eligiendo que sí y que no. Y ahora, pues, más que tú ya tienes tu casa, eh, pues, ya nadie te puede decir qué hacer y qué no. Entonces es sin sin pelear, sin ningún tipo de confrontación, simplemente puedes llegar con tu papá y comunicar tus límites: "Oye, papá, ¿sabes qué?, la verdad es que no puedo. La verdad es que tengo mucho trabajo, eh, el departamento es chico y la verdad es que se me complica. Discúlpame, pero, pues, en esto sí no cuentes conmigo, hay en otras cosas en las que vas a contar y si quieres te puedo ayudar en otra cosa". Y puedes proponerle algún otro tipo de de ayuda para que se compense si es que te sientes como que, de cierta manera, comprometido. Pero, eh, pero no no en esa, ¿no? Y, pues, te digo, no quiere decir que estás man marcando un: "No, yo ya no coincido con ustedes". Ni nada, simplemente es eso. Yo yo confío que lo vas a hacer superbién. No sé qué te parece.
Claro. Claro. Okey, okey. La verdad es que agradezco muchísimo que que me hayas escuchado, porque estos consejos me reflejan que que sí me escuchaste. Están muy alineados conmigo, siento que que sí es algo que podría adaptar y y me gustó mucho esta parte de decirle de una manera sutil, de decirle a mi papá que lo puedo ayudar de otra manera o algo así, porque creo que sí tengo que establecer es los límites y hablar derecho con él y decirle: "Mira, entiendo la tradición, entiendo la cultura y todo, pero no está en mis posibilidades y el y el mundo ha cambiado. Entonces, pues, mira, te ofrezco esto". Yo creo que sería de corazón y y muchísimas gracias, me ayudaste mucho y me siento mucho más ligero.
Claro.